Знаешь, я сейчас, а, испытываю такое чувство зависти из-за, м, как сказать, ну, успехов, можно сказать, моей подруги в личной жизни. Вот, э. Она недавно, м, вышла замуж, и вышла замуж она за моего брата. Вот, э, э, при том, что она как бы моя подруга. Ну в принципе, это достаточно весело на самом деле. Такое, э, событие, да. <chuckles> Ну то есть мы как-то с ней породнились. А, но есть такой момент, что она живёт, э, в России, а мой брат, он живёт за границей. И получается, естественно, она к нему будет переезжать. Вот, а он живет в такой стране, а, куда я всегда мечтала переехать и пыталась переехать. Но, к сожалению, так как он не родной мой брат, да, по родственным связям н невозможно было переехать, то есть недостаточный родственник. Вот. То есть как только я ни пыталась туда, знаешь, переехать- мне эта страна очень нравится. А теперь получается, вот она, э, ну исполняет мою мечту. То есть как бы моя мечта исполняется у кого-то другого. И мне от этого как-то, знаешь, обидно, и есть какая-то зависть. Несмотря на то, что это моя подруга и мой брат, я одновременно чувствую за это вину и не знаю, как мне быть.
О. Понятно. Слушай, ну достаточно это у грустно. Да, грустно не то, естественно, что они женятся, м, а то, что ты не можешь достичь этой цели, хотя тебе хотелось бы там жить.
Да.
М, скажи, пожалуйста, а как долго ты уже вот замечаешь за собой это чувство зависти? Как долго оно тебя беспокоит?
Ну, м, наверно, как, э, произошло что-то такое у подруги, что мне б самой хотелось, да? Не то что если бы, например, она просто вышла бы замуж, да, э, я бы, наверно, не завидовала, да? А тут как бы именно, получается, я тоже себе бы хотела это, вот, и, э, из-за этого, да, меня это как-то задевает, э, вот. И получается ещё и, знаешь, я не смогла, так сказать, а, воспользоваться таким, м, преимуществом родственника и, а, как бы с помощью него переехать туда. А она смогла, хотя родственник-то он мой, понимаешь? И мне обидн тва
Понимаю. Ну да. М, да, да, тебе обидно. Да, я, м, в этом плане тебя не осуждаю, потому что, ну, тебе хотелось бы жить в этой стране и казалось, у тебя даже мостик какой-то есть в эту страну. Но видишь, этого этого не случилось. Правда, не случилось-то это, наверное, по чьей вине? По вине бюрократии, так ведь? Каких-то, м, этих всех перипетий, связанных с законами разных стран. То есть подруга-то здесь, э, ни при чём.
Да, да вот. Ну да, она ни при чём на самом деле, в принципе. А вот, э, м, не получилось, да, потому что как бы к такому неродному брату, да даже, может, и к родному, я тоже не уверена, что Обычно, знаешь, а, переезжают, вот, э, к мужу, а, к детям и к родителям, по-моему. А вот. А а брат- нет, к сожалению. И, ам ну, вот это вот чувство, конечно, оно у меня
Да.
как-то меня гложет.
М. Разумеется, да, с таким чувством сложно жить. Вот я и думаю, как бы можно было бы тебе помочь. Может быть, хотя бы перенаправить вот этот негатив на, допустим, бюрократическую систему, м, потому что так тебе будет, а, может быть, легче выражать этот негатив. Его ведь нужно и выразить, и прожить, да, и при этом не пострадает твоя подруга и твоя дружба с ней, потому что ведь, наверное, тебе ценна эта дружба, правда?
Да, вот как раз ты ск мне понравилось, что ты сказала, что это же не подруга виновата, что я не, м, не смогла переехать, потому что сейчас, да, всё как-то вот перевернулось из-за этой зависти, и уже вот, да, у негатив, он действительно, как ты говоришь, направляется на подругу, хотя, ну, хм, она здесь действительно ни при чём. А вот, тут просто как бы как будто бы, знаешь, э, я, а, ей предоставила своего брата, да, вот, э. Она это преимущество использовала, а я не смогла.
А ты их познакомила, так ведь?
Ну нет, я их не познакомила. На самом деле <chuckles> это такая, э, да довольно-таки забавная ситуация. У нас у всех есть ещё общий брат. Вот, а, то есть мы, м, знакомы как вот, э, м, как семья. Вот, познакомились, потому что, м, а а она как бы является родственником, м, моего брата и, э, брата моего брата. Но как бы она сама с с моим вот братом, которым и поженились, они не родственники. Ну это довольно-таки такая запутанная история, да, но получается, как бы, м, м, мы все, э, н не кровные, но родственники, вот. А кровные тоже у нас есть, поэтому как бы я не знакомила конкретно их, да, это всё вот так случилось, м, как случилось, вот.
О. Интересно. Понятно. Но в целом, вот, э, ты считаешь их пару, ну, м, достойной, что ли, счастливой? То есть, э, если, допустим, не принимать во внимание, вот, что именно в этой стране они будут жить, вообще ты рада, что они вместе? Или, может быть, здесь есть ещё какой-то элемент осуждения или зависти?
Ну, знаешь, наверно, есть какая-то, что ли, может быть, ревность немного. Хотя я даже не понимаю вообще абсолютно откуда она, потому что это же всё-таки мой брат, не мой парень. Но даже у неё, м, был такой момент, что они начали встречаться, а, м, <smacks lips> в секрете, и, э, несмотря на то, что у нас с ней довольно-таки близкие отношения, она мне сразу не рассказала, что, в принципе, нормально, да, потому что, ну, как бы они сами должны были понять, подходят они друг другу и так далее. Вот. А когда она мне рассказала, она это так сказала: "Э, то есть, надеюсь, ты, м, нормально это воспримешь, что я как бы встречаюсь с твоим братом".
Интересно, то есть она как будто бы что-то чувствовала с твоей стороны, раз она так побаивалась, да, выходит?
Да, хотя, ну, как бы что можно чувствовать, я тоже это не понимаю, но как будто бы, не знаю, м, что-то может быть странно, да. Вот. П наверно, она предполагала, что она к нему переедет, что она будет общаться, там, ам, с моим дядей, который как бы вообще-то мой родственник. То есть как будто бы она забирает моих родственников себе, что ли, не знаю.
Ну да. Интересно, на самом деле. Ну, видишь, она могла, конечно, стесняться просто потому, что вы все так или иначе друг с другом связаны, и, может быть, э, было просто неудобно рассказывать об этом. М, с другой стороны, когда люди обычно женятся, то действительно родственники становятся общими, но это не означает, что их кто-то теряет при этом. Такой процесс достаточно сложный, это трансформация. Но видишь, да, я теперь тебя лучше понимаю, да, что не просто в стране дело, а есть, э, ещё дело в какой-то ревности, м, небольшой. На самом деле это очень зрело с твоей стороны вот эти чувства признать хотя бы перед собой, потому что кто-то бы отрицал и говорил: "Да не ревную я, да не ревную, да не завидую", но ты как бы молодец, ты это в себе п признаёшь. Вот скажи, пожалуйста, а как вообще у тебя обстоят дела? У тебя есть партнёр или ты одна?
Да. Да, это нелегко. Да, ты знаешь, наверно, это тоже часть проблемы. Я недавно, а, рассталась, вышла из, э, довольно-таки долгих отношений, вот. И у меня щас как-то сейчас именно не очень складывается в жизни, и это, наверно, тоже дало отпечаток на, а, моё восприятие вот её ситуации. Хотя, а, да, ну, с другой стороны, за неё можно порадоваться, потому что как бы, э, у меня там уже были какие-то длительные отношения, переезд, а у неё это тока будет всё впервой, да. При этом как бы, э, мне вот как будто хочется, чтобы это только всё у меня было. Но и мне, знаешь я вот даже сейчас это произношу, мне противно от этого, что я такое говорю. Это же моя подруга и мой брат.
Мгм, да, иногда бывает, что человек испытывает такие, как бы, в кавычках "неправильные чувства", которые не хотелось бы испытывать. Но, на самом деле, это большое дело, что ты, э, с собой очень откровенна и ты в себе это видишь. Ну, вот, бывает такое, человек он, м, не сахарный, да, и ты тоже живой человек, ты можешь испытывать и не очень приятные чувства. И, м, на самом деле, э, очень мудро с твоей стороны сейчас бежать не к ним, вот это всё им говорить, да, потому что они-то не виноваты, действительно. А, вот, как-то, наедине с собой это, а, прорабатывать. И ты уже видишь, да, что, мож возможно, вот эта вся ревность, она связана с тем, что тебе сейчас немножечко одиноко и некомфортно, как-то, с собой. И больше дело в том, что тебе хотелось бы собственную жизнь улучшить на самом деле, а не им как-то навредить, так ведь?
М-да. Конечно. Это правда. Слушай, ты просто, <exhales> абсолютно права. Вот, это, прямо, в точку сказано. Э, я, э, действительно, как бы, л логически, я желаю им только хорошего. И, как я сказала, в принципе, это довольно-таки, на самом деле, э приятная ситуация породниться со с со своей же подругой, потому что я, э, в прошлом встречалась, ам, м, с с братом моей подруги. Это было весело, потому что мы, как будто, с моей подругой стали сёстрами. Вот, м. Поэтому, ну, м, ситуация-то на самом деле, в принципе, счастливая, вот. Но мне очень понравилось, э, то, что ты сказала, что это не её вина, да. А вина, там, м, какое-то, вот, государство, бюрократия. И вообще, что, просто, у меня мои чувства нормальные. И сейчас у меня, вот, какой-то такой период, э, непростой в жизни, грустный, и поэтому, вот, мне, как-то, тоже хочется своего. Это так и есть. Спасибо тебе большое, что меня поддержала и, вот, открыла мне глаза на такие мысли.
Необычно. М, на самом деле, от души тебе желаю, чтобы твоя жизнь стала наполненной, счастливой, интересной настолько, чтобы, вот, чужие успехи даже рядом не стояли, чтобы тебе было с самой с собой комфортно и легко. И, всего тебе доброго.
Супер, просто супер, спасибо тебе большое.